Molto. Cioè, a me e e anche mio marito, perché io e mio marito l'abbiamo resa una parte della nostra, mhmm, quotidianità quella di mangiare comunque insieme, per cui noi lo facciamo comunque, ehm, però ini
Okay. Okay. Ah, okay. Mh-mh. Però tuo marito è americano al 100%, o ha irigin o ha origini origini italiane lui?
Mh. No, no, no, americano cento per cento. Però quando siamo in Italia, anche tipo per 1 mese, con i miei non per pranzo ma per cena si apparecchia la tavola tutti insieme, si mangia tutti insieme e mio marito spesso, spesse volte mi ha detto: "A me questa cosa quando torniamo in America manca molto," perché non c'è. Sì, sì, sì, sì, molto. Esatto.
Ah, okay, okay. Sì. Okay. Okay. Ah, okay, quindi gli piace comunque. Sì, un po' il senso di unione, no, perché comunque vai a una n cenare insieme ti dà sen o cioè, mangiare in generale ti dà senso di unione comunque.
Esatto. Mh-mh, quella vai.
Poi è vera un'altra cosa che, per esempio, qui, uhm, si scende ehm, cioè, è s è raro che, u qualcuno scenda in mi in ciabatte, lì è vera sta cosa che, mhmm, non se ne fregano proprio, non se ne fanno proprio?
Ah, sì, ma qua in pigiama proprio, ma in pigiama pro guarda, mia mamma non c'ha mai creduto, ma a scuola con i pantaloni, sai, di flanella del pigiama, magari, e le Crocs, ti giuro, per andare a fare la spesa, mi è capitato sì. <chuckles> I io sono andata, guarda, tipo in una sta stazione di servizio dove vai a prendere, sai, tipo Coca-Cola, eh; la sera alle 10 di andare con, mhmm, sandali e calzini alti bianchi, cioè, proprio alla alla tedesca, pantaloncini e felpa, sì, sì, ma è normale, eh, ti giuro normalissimo. <chuckles> Ciao.
Tu? Tu ci riesci? Tu ci riesci. Ma che dici? Ma tu l'hai mai fatto? Sì? <laughs> Okay. Okay. Okay. Ma che dici! No! <chuckles> Ah! <chuckles> No! Bellissimo. <chuckles> Guarda devo andare, scappo. Ciao.